Evet. Eski Türk filmlerinde de mesela Yeşilçam'da, işte, Neşeli Günler falan, hani, böyle, eee, d birisi çöp topluyor, o an, böyle, bir şey, bir şarkı giriyor, böyle, o an, böyle, sana çok farklı bir şey Ve şimdi mesela ben o şarkıları duysam ya da o filmi tekrar izlesem direkt benim küçüklüğüm aklıma geliyor. Çünkü o filmler, hani, çok önceden yapılmış. Ama o da seni farklı bir, böyle, eee, hani, dünyaya sokuyor ve küçüklüğünü hatırlıyorsun. "A! İşte, evet küçüklüğümde de vardı bu filmler." Şimdi hâlâ var. Bakıyorsun, işte, Yumurcak orada, böyle, annesi yok, ga gidiyor ağlıyor falan, hani. Yumurcak'ı annesi bırakmış, <chuckles> orada böyle acılı acılı ağlıyor fa <chuckles> O! <chuckles>
Hı hı. Evet. I hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, evet. Doğru. Ya, haklısın. müzik, "Neşeli Günler" falan dedin, direkt aklıma Yeşilçam dizisi filmleri geldi. Hatta Hababam Sınıfı'nın müzikleri geldi. Bir de Hababa şöyle bir şey varmış; onu çok çok sonradan öğrenmiştim bunu. O jenerik müziği var ya Hababam Sınıfı'ndaki. Aslında çok hızlı çaldıklarında o, ııı, o güzel ritim ortaya çıkıyormuş. Yavaş çaldıklarında da o, işte, hüzünlü, işte, bu Mehmet'in okulu bıraktığı zaman var ya ya da ne bileyim, onların ellerinden alındığı böyle kamp gibi bir yerde, eee
Evet. Evet. Ya, evet. <chuckles> I hı, hı hı. He, anladım. Evet. Evet. Evet, evet, evet. <chuckles>
Yani aslında aynı müzikmiş. Sadece yavaş ve hızlı olması orada bak, bizi ne kadar çok etkiliyordu. Bunu duyduğumda çok şaşırmış
Vaov. Çok iyi. Ben de bilmiyordum. Evet, ben de bilmiyordum. Wow, okay. Bunu bir dinleyeceğim. Eee, hızlı ve yavaş şeklini. Evet, mesela Vecihi geliyordu, Neşeli Günler'de. Vecihi'nin kendine gö göre bir şeyi vardı, aaa, işte, müziği vardı, böyle, u uçakla geliyordu ya falan, böyle. Evet, onlar da hep böyle <chuckles>
Hı hı. Evet. Evet. Evet, evet. Bir de mesela Çizgi filmde de öyleydi mesela. Pembe Panter örneğin hiç konuşmazdı. Sadece kendi müziği ile, eee, dikkat çeker, değil mi? Bir Pembe Panter'in müziği nasıldı? Eee, aklıma gelmiyor ama şu an, yani sadece müzikle Aynen öyle.
Evet, evet, evet. Evet. Evet. Çok doğru, çok doğru. Evet. "Dırıt dırın dırın dırıt dırıt dırın." Değil mi? O Pembe Panter miydi? Evet.
Aynen öyle. Yani o düşme efekti, gülme efekti vs. bunlar gerçekten bizim o çizgi filme bakarkenkide ruh hâlimizi etkiledi, öyle değil mi?
Evet, evet. Zamanımız geçiyor. İnşallah tekrar g eee, konuşuruz. Çok zevkliydi seninle konuşmak.
Teşekkürler diyorum. O zaman yine bir daha umarım, eee, sohbet edebiliriz.
Görüşürüz. Ben burdayım. Belki denk
I